Certo.
E então o a e foi engraçado porque a pessoa que estava dentro do trem, né, na na na Espanha, ela levou um susto, assim, que a porta estava quase fechando na minha amiga, e ela gritou, assim: "Jesus!" <laughs>
Uhum. <chuckles>
e a nossa amiga olhou para gente, a porta fechada e o trem foi embora. <gasps> Olha só. E o trem, era trem sem parada. Porque tem trem que es exatamente, direto para o destino, que não era o nosso destino.
Ah. Ah, expresso, ia direto para o destino. Nossa o que que deu nessa me ela entrou no trem errado?
Tadinha, ela ficou nervosa e entrou porque não era o trem que era o trem, ele vai no mesmo sentido, né, vai o ponto final é o mesmo. Mas a gente ia parar antes do ponto final. Mas como esse trem era o trem expresso, ela não conseguiu. Então, a gente teve que ligar pra ela, mandar mensagem, eh, explicando: "Esse trem não é o trem bom. Você vai chegar depois da gente". E ela conseguiu dar um jeito de voltar pra casa. A gente pegou o trem depois, ela teve que pegar um trem longe pra voltar pra casa. E o legal é que, mesmo que tem esse vivido tenhamos vivido um perrengue, a gente conseguiu dar gargalhada ainda ali na no mesmo momento.
<chuckles> <chuckles> Tá. Aham. Meu Deus, ela foi até o ponto final Tá. Volta, pegou o trem de vol Aham. <chuckles> Sim, ninguém se desesperou deu deu para contornar.
Não, deu bem. E até ela, de vez em quando, conversa com a gente e gritou: <gasps> "Jesus!" e a gente lembra da história e todo mundo dá gargalhada.
<chuckles>